É. E também ele gosta, porque ela deve sair com deve ser a maioria menina, imagino, não sei se ela tem
Isso. Maioria é menina mesmo. E tem 1 menino 2, mas é pouco.
É, elas devem ficar falando de coisa que É, imagina os assuntos, não tem nada a ver, né. Elas falando de maquiagem, de moda, de e ele lá no meio deve deve ser muito chato pra ele. <chuckles>
<laughs> É é o problema que ele vai saber opinar, viu? Vou te falar, ele vai saber opinar porque, assim, aqui em casa são só os 2. Então eles veem os mesmos programas, eles seguem praticamente quase os mesmos youtubers, eles gostam quase das mesmas coisas, mas quando sai de casa é como se fosse um outro universo, né, ela não vai ficar mostrando a fragilidade dela de brincar ainda como ela faz com o irmão dentro de casa da privacidade, né.
<laughs> É. Ah. Uhum. É é verdade. É o jeito, assim, entre eles é, hã, é falar pra ele que ele vai ter que esperar, ter os amigos dele, sa ela até que levou ele pra jantar, que eu já achei bastante unido. No geral uma menina de 16 anos vai falar: "De jeito nenhum, não vai sair comigo e pronto!". Vai fugir de casa pra não levar o irmão. Eles parece que se dão bem dentro desses trancos e barrancos aí, porque ela levou ele para o para o jantar. Então
Sim. <laughs> É, dessa vez, ela até podia ir.
não é de tudo ruim, né, a relação deles. Parece que é boa.